¿A ti qué te parece la representación de género en películas?
Como que o ca ha cambiado con el paso de los años. O sea, cuando yo era niña, los géneros eran muy marcados también de, ah, de mujeres, de hombres, los hombres hacen esto también como parte de la comunidad LGBTIQ, los las personas de esta comunidad eran representadas como un chiste, como esta persona, <chuckles> de comedia, de gracia. Y últimamente no han habido como muchos cambios que algunos sí estoy de acuerdo, y otros co se me ca se me hacen muy forzados, dirían y tipo woke, que es como que tienen que hacer el personaje, no sé, ah, muy gay o las mujeres que son muy independientes, odian a los hombres o como que siento que ha hay muy pocas películas, pero sí hay que marcan muy bien este tema sin necesidad de de que: "Porque una mujer es fuerte, odia a los hombres, y ya no puede convivir con él". "Porque un hombre es, este, cariñoso y es muy abierto con sus emociones, es que hay algo malo con él". O sea, son como cositas que están cambiando últimamente y todavía están como que evolucionando.
<chuckles> Ujú. Sí, sí, sí. <chuckles> Sí, sí, sí, sí, sí. Okey, Okey, sí, sí. No, sí, completamente, completamente de acuerdo contigo. Eh, o sea, en esta situación, ahorita que tocas este temita de del tema, pues de lo que se conoce actualmente como el tema woke, ¿no?, <chuckles> eh, en esa situación, eh, ¿tú crees que sí esta visibilidad, así esta comunidad, estas comunidades, pues eh, pues es estas minorías, ¿no?, principalmente hablando. ¿Crees que sí ha funcionado un poquito para visibilizarlas o crees que ya se ha hecho esta situación de de meterlas en casi cada cosa que hagan en cada de este aspecto cinematográfico? O sea, ¿crees que sí ya empieza a hartar un poquitito esta situación?
como que justamente está en el punto en el que me harta, pero depende de cómo lo manejen. Yo yo veo si sí era coherente o no, porque hay hay cosas que si dices: "Oye, pues como que <chuckles> ¿Por qué esto no, no es coherente?". Me aburre demasiado y se ve que no importa que hayas hecho el persona o sea, no no no cambia nada que el personaje lo hayas hecho gay, mujer o hombre, como que está ahí nomás, de más, no hace, no aporta nada a la trama ni ni nada. Entonces como que lo puedes quitar, o puede ser un hombre o una mujer y no, no pasa nada. Pero hay cosas ya más, por ejemplo, mm, lo de Steven Universe en un inicio era era muy bueno. Era manejado también lo de la comunidad, las personas representadas de cierta manera, eh, algunos temas también de otras maneras, pero con el tiempo fue como que <chuckles> ya lo que pasa después con las últimas temporadas también son como que muy, ay, <chuckles> como que no era necesario, eh, hacer este personaje gay o o cualquier cosa. De hecho, hay personajes, hay actores, por ejemplo, no sé si a alguna vez viste la serie Es tan Raven, que era de Disney Channel de hace uf, como del 2005, 7.
Ujú. Sí. Sí, no. Ujú. Mm, okey, okey.
Pero justamente esta actriz en la serie, eh, en la del 2000, 2007, 2000 de esta, ella era una un personaje que le gustaban mucho los hombres, ¿no?, que siempre perseguía a los hombres. En cada capítulo se enamoraba básicamente de 1 y actualmente hicieron un reboot de esta serie ya como ella como mamá de 2 hijos soltera. Y lo que pasa aquí es que la actriz, la actriz es gay, o sea, es abiertamente gay y ya tiene una esposa y todo, es lesbiana. Entonces, los productores le dijeron: "Oye, ¿por qué no hacemos más acorde tu personaje a lo que ya eres tú, o sea, eres una mujer gay. ¿Por qué no hacemos que tu personaje sea gay? Y ella contestó como que no tenía lógica en ese concepto porque en que aunque ella e fuera una persona abiertamente gay, su personaje claramente no lo es. <chuckles> O sea, porque a eh, a cada rato se enamoraba de hombres y estaba como obsesionada con ellos como que no, no tiene sentido, no hace match de que de repente de la nada sea gay. Eso yo lo hago eso yo lo lo pongo como ejemplo de que es una manera no orgánica de introducir a estos personajes, ¿no? Es como, no sé, también no vi, no la vi, no vi la nueva de Blanca Nieves, la de es Rachel Rachel Zegler, pero muchos me decían que es como de: "Ay,", <chuckles> como que: "Ay, yo soy una", esto también me molesta mucho que el género de las mujeres fuertes, feministas se toma llega a lo hacen muy mal que parece ya como que burla dice yo soy una mujer feminista po por conmigo, no necesito un príncipe ni nada más y llega a caer como que en lo absurdo que precisamente no por el hecho de que una mujer sea independiente, fuerte, significa que no, no necesita ayuda en ciertas cosas o que no se pueda enamorar o no pueda entablar una buena relación con un hombre, como que lo marcan como hombre malo y y es como que eso.
Ujú. Ujú. Okey, okey. Ujú. Jum. Ujú. Sí, sí, sí. <chuckles> Okey, okey. Sí, sí, sí. <chuckles> Sí, sí, sí, claro, completamente, completamente de acuerdo. O sea, realmente también la la forma en cómo se han introducido estas situaciones en las películas actualmente sí, siento que es poco orgánica, no meramente como lo dices y pues que ya hasta cierto punto, creo que ya caemos en un cliché. No sé si estés de acuerdo. De acuerdo a esa situación de del cliché como tal en cuanto a la película que pues ya la mujer fuerte que no está de nadie, pues ya tiende a ser como que con las mismas actitudes que en 1000 películas más, ¿no? Entonces, pues también como que siento que la introducción hacia esta situación ya está cambiando mucho, ¿no?, pero bueno, ahora, pues obviamente no todo tiene que ser malo. <chuckles> Eh, en películas actuales, eh, alguna película que tú hayas visto que supis bueno, que sí se entiendo o que se sabe, se vio perfectamente bien que sí encajó muy bien este personaje y sobre todo, que tenía como que ahí la situación de, pues hasta que se que sí estaba justificado el porqué del personaje. No sé si has visto alguno o si tienes ahí algunas, este, favoritas que si encajaron bien con los personajes que metieron.
Eh, es que, estaba pensando, am, de actuales, actuales, em, no sé, podría ser la de Los Cuatro Fantásticos, eh, están muy bien manejadas tanto, La Mujer Invisible y también este, la Silver Surfer, que la cambiaron de género a a ser mujer. Está como muy bien manejado, porque yo pensé que iba a estar estar fea la película, la verdad, como que ya no me gustan las películas de superhéroes porque el precisamente como que nos dieron una sobrecarga de este de este sistema. Entonces como que me aburrí tantito. Entonces siento que sí está bien manejada. Yo me voy más por las las películas Ay, precisamente hay este chiste de que: "Disney era más progre cuando no trataba de ser progre", ¿no? Por ejemplo, una de mis películas favoritas, que apenas de hecho vi ayer, fue La Princesa y el Sapo. Yo la vi cuando era niña y yo venía de este concepto de que: "Ay, las princesas, aunque son las protagonistas de la historia, hablan máximo, de". La película dura 1 hora 30 y hablan máximo ellas como 15 minutos, como 10 minutos. Y que ellas solo se se ponen en el papel de que van a ser rescatadas, ayudadas y todo esto, ¿no? Pero justamente cuando yo vi La Princesa y el Sapo, era niña, bueno, ya no tan niña, pero ya era como este cambio de pubertad adolescente y la vi y me encantó porque el personaje tiene sentido de que sea afrodescendiente, sea una mujer afrodescendiente luchando por esta situación en Nueva Orleans, que también su concepto de trabajar duro, de que también no puede las oportunidades porque es una mujer, eh, como ha hay este cambio entre los las personas blancas ricas y las personas afrodescendientes, ah, también como, eh, se enamora del príncipe, pero no precisamente para que lo rescate, pero los 2 construyen algo al final, como que se me hace muy muy buena la forma en la que manejan precisamente la cultura y el de empoderar a una mujer sin caer en en precisamente esto de la parodia de que: "Ay", de que: "Odia a los hombres y a un hombre muy bien construido", porque también el Príncipe Nabín está muy bien construido. O sea, es carismático, llega a ser torpe, algo egoísta al principio, pero, eh, al final es como una persona que también se preocupa por los demás. Tiene otros intereses, tiene otras pasiones porque también, no nos mostraban también las pasiones de los príncipes. Era como de: "Am, nomás me quedo con la princesa y ya está", pero me me me gustó que también muestran como una parte de que: "En su vida está perdido, porque siempre fue criado para ser Príncipe y no sabe hacer nada". Entonces también es como una parte muy buena, de que me m muestren también las motivaciones de del Príncipe y cómo hacen, como una pareja más orgánica y no se siente como que: "Ay, pues ya se quedaron al final porque la rescató". No, sino como que real realmente se agradan. Ujú.
<chuckles> Okey, okey. Mm, Okey. Sí. <chuckles> Sí, sí, sí, claro. Ujú. Mm, Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. <chuckles> Sí, de hecho <laughs> Efectivamente. Sí, sí, sí, o sea, que que la forma en como pues, se de que nace su amor, ¿no?, más que nada, se sintió muy orgánico, o sea, generalmente, sí concuerdo mucho contigo ante esta película, porque de verdad, eh, el contexto sociocultural que manejan, pues igual está superbién abordado. O sea, esta parte de del tema de la gente afrodescendiente, pues obviamente también Nueva Orleans que fue la cuna de esto, hasta el tema musical, o sea, hasta el tema de de las canciones, ¿no?, también, pues como que tiene mucho que ver, por lo mismo de de la del lugar donde se vive y todo este este esta situación, pues también está bastante bien, bien lograda. Y pues sí, creo que concuerdo mucho contigo ante esta película, en que sí está bien desarrollada, y también el el propósito de la de la princesa que pues, evidentemente, en un principio ni siquiera era princesa, ¿no? O sea, que también no no estábamos como que con esta misma situación o este cliché de de la princesa perdida o la princ princesa que busca ser rescatada, pero pues, cayó bastante bien, ¿no?, cayó bastante bien esta situación. Y y ahora <chuckles> Ajá, no, sí, sí, adelante, adelante.
Sí, ajá No, pero también, justamente, en esa película pasan él te otro tema que es el de la amistad, de que 2 amigas que son de diferente tipo de color, pero también de manera orgánica, eh, de que también esto esto también es algo que pasaba mucho que el en el género y hasta en pasó nuestro día a día, de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no?, que las mujeres tiene envidia, recelos, que la mejor amiga no era la mejor amiga. Por eso siempre en los en las películas de princesas, las de antes, el mejor amigo de la princesa siempre era como eran los animalitos, o los pajaritos y esto, pero me parece muy bonito que precisamente pusieran al personaje de Lottie, que es la güerita que es se alegra por ella, está muy feliz, aunque ella quería también con el príncipe, se pone muy contenta de que al final, ella se quede con él, entonces, también.
Ujú. Ujú. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. <laughs> Sí, sí, sí. Sí, completamente de acuerdo. O sea, la verdad sí, también Fíjate que, por ejemplo, pues, poniendo en perspectiva, tal vez, ¿no?, películas anteriores. Pues, igual, ¿no?, o sea, Blanca Nieves de menos la versión original, pues, era esta esta reina que, pues, quería quitarle su belleza. O sea, pues, como que tal ese ese conflicto entre mujeres, ¿no?, más que nada nuevamente. Eh, y pues sí, o sea, sí, de esta manera, creo que lo abordaron bastante bien, que pues, de menos el personaje, pues, cliché, el personaje carismático, la la que era como que la princesa, o la que estaba destinada a ser princesa. Pues, también terminó saliendo como un personaje, pues, con buen desarrollo. O sea, creo que en esa película manejaron bastante bien el desarrollo de los personajes, más que nada, ¿no? <sniffs> Y ahora, en esa situación este, ¿has visto has visto alguna película que sí de plano, la tuviste que dejar de ver por lo lo mal manejado que estaban los personajes?
Ay sí, obvio, Mulán, Mulán del live action.
<laughs> Okey, okey.
Porque dije, ¿qué es esto? O sea, porque era totalmente, no sé, o sea, cuando vi Mulán o sea, Mulán por primera vez la de caricatura, te muestra que precisamente es una chica ordinaria que simplemente quiere salvar a su padre y no necesita como poderes, ni otra fuerza más que seguir entrenando, y luchar para tener la fuerza de un hombre para entrar a la guerra, y ser en igualdad de condiciones que ellos, ¿no? Pero en la de live action pusieron que esta esta cosa del chi, que ella nace con un superpoder especial y que necesita como que esta energía, que es como una tipo bruja, y eso es lo que le da el poder. Y es como no, no, no, no es, eh, me estás transformando todo el mensaje de la película. También que no existe el príncipe, bueno no, no es príncipe, es como que, es su capitán, que tampoco está esta relación, pero también era como de, era una relación orgánica, hasta en un punto podría decir como homosexual, porque el el chavo se enamora de de ella siendo hombre <chuckles> y ya cuando ajá, de él, ajá. Y ya cuando se da cuenta de que es chica también está este shock de que, ay, Dios, pues, al final sí es una chica. Qué padre, ¿no? Pero esto no me lo pasan precisamente por el tema de la homosexualidad, y hubiera entrado bien, porque es orgánico. O sea, se enamora de lo que hay en su alma. No ve a un hombre o una mujer, simplemente ve a alguien con quien compartir y el esfuerzo que hace y de repente me ponen lo de la bruja, de que no existe el príncipe, de que no hay estas cosas que llegan a ser entretenidas la película, y no la pude acabar. O sea, sí sé en qué acaba porque vi un resumen, pero no la pude acabar. Me aburrió mucho, me entró frustración y me enojé, y dije: "Esto no es lo que yo esperaba".
Ujú. Sí, sí, sí, sí. <chuckles> Sí, sí, sí, sí, claro. Siendo un él. <chuckles> Ujú. Sí, pues veramente también esta parte de de estar adaptando los clásicos, ¿no?, a a nuevas ideas, o con nuevo propósito, pues también sí, creo que sí ha afectado mucho, ¿no?, si ha afectado mucho actualmente a la a la historia de la de la gente. Y sobre todo, cómo lo vemos, ¿no?, más que nada, cómo lo vemos. Porque pues sí, ya es como que esta es que también, o sea, no no sé qué tanto me gusta hablar del tema de la famosísima inclusión forzada, porque pues de todos modos, o sea, ya es un tema recurrente y, pues o sea, a veces ni siquiera es como que inclusión, pero bueno, de todos modos, sí es sí es más complicado, ¿no? Y acerca de de Mulán, pues también. Creo que uno lo que espera a veces de un live action es que, pues al menos emule de cierta manera bien, la historia original, ¿no? Pero pues de cierto modo, también creo que las películas en en live action, pues ni siquiera son necesarias. O sea, da mi punto de vista, creo que ya ni siquiera son necesarias porque solo es, eh, querer reconectar con las nuevas generaciones, pero pues evidentemente el que termina ofendiendo y está ahí sacando las cosas hacia esa película, pues es la generación que sí vio las películas originales, ¿no?
Sí, eh, hay esta parte de retroceso al crear algo, pero también hay este punto de que si vas a hacer eso, hazlo en una versión que sea adecuada, ¿no?, como la de Alicia en el País de las Maravillas, las de la de Tim Burton, está muy buena y te ponen una Alicia muy, muy buena, un sombrerero loco con motivaciones, muchas cosas que sí deberían mejorar. El de Frankenstein de Guillermo del Toro, que actualmente salió, es una nueva versión de algo que ya se había visto y creo que eso es parte de traer algo nuevo, no copiar lo que ya copiaste y pegarlo así, no sé.
Ujú. Ah, ujú. Sí, sí, sí. Sí. <chuckles> Sí, pues o sea, directamente como que mantener un poco la esencia principal, pero pues sí, cambiar algo de la historia que le puedes dar más profundidad tal vez, ¿no? O sea, no solamente pues tratar de meter ideas nuevas ahí que pues sinceramente, no llegan a nada. Sin embargo, pues nada, la verdad muchas gracias por la plática, eh, comparto mucho tus ideas comparto mucho lo que dices y pues genuinamente sí, me quedo mucho con La Princesa y el Sapo, <laughs> muy buena película.
<laughs> Perdón, disculpa, sí, ah
Muy excelente película, la verdad y pues nada. Muchas gracias por tu opinión.
A ti por escuchar. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.